Nói chung là cái cái món địa phương thì, kiểu, cái nơi mình sống nó cũng bán nhiều á, nên là thường lần đầu ở cái địa phương đó sẽ không phải là lần đầu mình ăn món đó. Mà, kiểu, mình chỉ muốn ăn ở đó để mình coi cái hương vị gốc như thế nào thôi. Ờ, thì mình có một lần nữa là mình, kiểu, lần đầu thử cái món đó luôn. Đó là mình đi với mẹ mình về quê của mẹ đó, ờ, thế mình dừng chân, mình ghé ngang qua Quảng Ngãi. Đó là lần đầu mình ăn đồ đồ ăn miền Trung luôn bạn, lần đầu luôn. Ờ, cái mình kiểu, nhà xe mới cho mình vào một cái, ơ, trạm dừng chân á, cái mình ăn cái món kia, cá bống kho á. Nhưng mà nó nó ngon mà, kiểu, mình mình bất ngờ luôn, mình bất ngờ luôn. Ờ. <chuckles> Còn còn bạn có, kiểu, món ăn nào nó bạn nhớ hoài như vậy hông?
Ừm. Ồ. Hiểu. Chính xác, đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. À. À, đúng, đúng. Ờ. À! À, đúng rồi. Đúng, đúng, nhưng Ừm, có nha. Có. Ừm, nhưng mà bạn nói cái nhớ món cá bống kho tiêu á, đúng hông? À, cá bống kho tiêu là mình cũng là quê miền Trung nè. Trời ơi, mình mê cái món đó lắm, mình mê cái món đó cực kỳ luôn á. Còn đối với mình thì mình cũng có nhớ một cái món mà, ờ, khi mà mình thử lần đầu rồi mà mình nhớ mãi nha. Giống như là cái món này nó không phải là cái đặc trưng của Đà Lạt đâu, nhưng mà nó lại có đang bán ở trên Đà Lạt khá là nhiều. Thì hồi đó mình có đi ăn cùng với bạn của mình á, là món, ờ, lẩu gà lá é Phú Yên. À, nó có cái vị cay cay á bạn. Nó có vị cay rồi nó thơm cái mùi lá é rất là đặc trưng luôn. Cái mình ăn mình vừa trời lạnh á, mình vừa ấm bụng này, rồi mình mình ăn trong trong trong một cái thời tiết se lạnh á. Trời ơi, mình cảm thấy rất là rất là khoái. Rồi trời mưa, mưa nhẹ, rồi ngồi trong một cái quán gỗ, rồi với một cái nồi lẩu mà bốc khói nghi ngút á. Rồi bạn của mình quây quanh á, mình cảm thấy giác rất là khó quên cái món đó luôn á nha. Mình rất là mê cái món, ơ, ờ, lẩu gà lá é, ờ, của gì, cái gì ngọ ngọ mà mình quên tên mất tiêu rồi. Đó, đó là ờ, Tao Ngộ. Ờ, đúng rồi, mình mê cái món đó lắm luôn á. Còn còn hiện hiện tại đó là khi mà bạn đi du lịch ấy, thì thì bạn có thích là mình sẽ tự nấu ăn mình sẽ thích tự nấu những cái món địa phương hông? Hay là bạn thích đi ra ngoài? Đối với bạn thì sao?
<laughs> Đúng rồi. À. <laughs> Ừm. Ờ, ở. À. Ờ. À, à, à, à. <laughs> Đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Tao Tao Ngộ, đúng hông? Kiểu, kiểu, đúng hông? Ờ, ờ. <chuckles> Ừm. Ừm. Thiệt ra thì mình thấy tự nấu ăn cũng được. Nhưng mà, kiểu, tự nấu thì mình sẽ không nấu được cái món địa phương đâu. Tại mình đâu phải là người sinh ở đó, đúng hông? hông? Ờ.
Ừm. Hiểu, đúng rồi. Đúng, chính xác. Ừm, cho nên
Mình thấy, kiểu, tự nấu chỉ, a, phù hợp với lại, ờ, ăn chơi cuối tuần ở nhà bạn bè thôi à. Ờ.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà đi du lịch mình tự nấu thì cũng hơi bất tiện, đúng hông? Đúng hông? Ờ, nếu mà nấu mà nói mà để mà tự nấu thì nó cũng ô kê đó, nhưng mà nó hơi bất tiện và nó cũng sẽ không bằng ngon bằng. Giống như bạn nói đúng đó, hông có ngon bằng người dân ở đó đâu. Kiểu như mình lâu lâu mình lên thì mình phải thưởng thức chính tay của người dân ở đó nấu luôn. Ô kê. Đúng
Ừm. <laughs> Ừm. <chuckles> Ừm. Ờ, mình mình đã mất công đến đó rồi, đúng hông? Tại sao mình lại không thử cái vị chính gốc luôn mà còn đi cố gắng mình bắt chước làm gì?

Ờ, cái món đó thì cái sau cái lần đó ăn, kiểu, ừm, ăn được có một lần à, <chuckles> mà với lại nó, kiểu, a, trong cái chuyến d trạm dừng chân á, nên là mình cũng hông có quá nhiều thời gian ở lại đó. Ờ, thế mình cũng không có khả năng mình nấu lại cái món đó được, nên là mình mình không có thử Ờ.. <laughs>
Ừm. À! Ờ. Hiểu. Vậy hả? À, hay là, á hả, mai mốt bạn thử nấu thử xem nó có giống như vậy hông. Mình thấy ở trên, ờ, YouTube hay là ở đâu người ta cũng có chỉ nấu á. Mình nghĩ là nếu mà bạn thích như vậy có khi bạn nấu ăn nó cũng ngon giống vậy luôn á, <chuckles> tại vì
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, chắc là mình cũng cũng nên lên coi thử, tại cũng nhiều công thức trên đó, đúng hông?
Ờ. Đúng rồi, tại vì, ờ, thật ra món ở miền Trung á mình thấy khá là nhiều món luôn nha, ờ, giống như ở, a có cái món gì ta, cái món gì mà cháo lòng bánh hỏi, hổng bao giờ bạn bạn biết cái món đó chưa?
Ừm. Ừm. À. Mình có nghe qua, nhưng mà, kiểu, mình chưa có dịp thử á, thì mình cũng vừa thích ăn cháo lòng mà mình cũng vừa thích ăn bánh hỏi luôn, <chuckles> như kiểu, xung mình chưa có thấy cái quán xung quanh này là mình chưa có dịp được thử. <chuckles>
Chưa dịp thử hả? Ờ, đấy. Đúng, đúng, đúng, chính xác luôn. Nhiều lúc á mình mình ở mình đi làm, mình đi học, mình đi làm ở đây nè, ở xa nè, mình cũng muốn là mình sẽ, ờ, ăn những cái món ăn của miền Trung á, mình rất là mê món ăn miền Trung luôn á. Và mình mình cảm giác như mình ăn xong cái mình cảm thấy nhớ quê hương vô cùng luôn, ờ, mình rất là mê luôn á mà cái món đó là cũng là một cái món đặc đặc biệt của ở người dân ở Bình Định á. Đó, đó là đó là cái món mà cảm thấy, ờ, ờ, hiện tại là đi xa nhưng m mình mình mình vẫn rất là thích cái món đó luôn nha. Còn bạn thì bạn có nghĩ rằng là cái những cái món ăn địa phương á, nó giúp cho bạn hiểu hơn về văn hóa ở đó hông? Hay là bạn có một cái trải nghiệm đáng nhớ nào liên quan đến cái việc này hông? Bạn có nghĩ nó liên quan về văn hóa, về con người hông ta?
Ờ. Ồ. <laughs> Ừm, ừm, ừm, ừm. À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm.